Des fois, j'ai un petit peu du mal, en fait, à à me comprendre, hein, littéralement. Parce que, hem, par exemple, je vais donner un exemple aujourd'hui, c'est que je donnais cours et hem, en fait, je bugge quand, heu, je veux dire: «Au revoir» aux aux aux parents. J'ai l'impression que je me fige, en fait et hem, que je je je suis pas moi-même. Enfin, genre, heu, je sais pas trop quoi dire, je j je sais qu'il faut juste dire: «au revoir», enfin, il y a pas grand chose à dire et en fait, j'ai l'impression que la conversation, c'est comme si elle était pas terminée. Mais, c'est juste moi qui ai cette interprétation-là parce qu'il y avait plus grand chose à dire. On venait déjà de de se fixer les prochains rendez-vous, heu, enfin, on on s'est déjà dit, hem, les défauts ou les les positivités qu'il y avait à dire sur, heu, son enfant. Heu, vraiment, c'est c'est fini, quoi et je reste comme ça, à sourire bêtement. Enfin, des fois je me je me dis: «Mais c'est bizarre comme comportement, pourquoi je fais ça, en fait?» Et j'ai l'impression que, mmh, je suis comme crispée, heu, parce que j'ai j'ai peur de quelque chose enfin, que qu'il y ait quelque chose qui ait pas été dites ou j'en sais rien. Enfin, je vraiment, je j'arrive pas à comprendre et en fait, même mon «au revoir» mais il est pas, heu, enfin, il est pas logique, quoi. C'est c'est en mode, heu, je veux dire: «Bonne fin de semaine» mais j'oublie qu'on est, hem par exemple, imaginons, heu, c'est le week-end, le lendemain j'oublie qu'on est le week-end. Heu, là, j'ai oublié que c'était la fin de semaine donc j'ai buggé, je me suis dit: «Non, on n'est pas le week-end, c'était la fin de semaine». Non, vraiment, je je panique, en fait et j'ai l'impression de plus être moi-même, voilà.
Ouais. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'acc Mmh mh. Ouais, ouais, mais je comprends tout à fait, heu enfin, voilà, ce que tu ressens. C'est pas, heu, voilà, une sensation très agréable de se sentir un petit peu, heu, bah, finalement, dépassée et puis, pas aussi, heu, sereine et et je pense que ça a l'air d'être peut-être dû à à un manque de confiance en toi, finalement, tu vois? Quand il y a, heu, voilà, ces situations, heu, avec c'est des parents d'élèves, c'est ça?
Oui, c'est ça en fait, c'est les parents de mes élèves à qui je donne des cours particuliers et en fait, heu, c'est pareil avec tous les parents, oh, c'est vraiment comme ça avec, hem bah, par exemple mon employeur, heu, chez qui je garde les enfants tous les mercredis là depuis 3 ans, ça n'a pas évolué. En 3 années quoi, c'est toujours, heu heu, le même type d'au revoir que je fais. Heu, je sais pas dire «bonne fin de semaine», je sais pas dire, heu, «bon week-end». Heu, je vraiment je je ne suis pas enfin, en tout cas je ressens que je ne suis pas naturelle, parce qu'eux ils m'ont jamais fait de retour. Ils m'ont jamais dit quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils se rendent compte que je suis un peu particulière quoi. Parce qu'ils ils sont un peu doux et et attentifs à ce moment-là. Enfin, en tout cas je le ressens, je le perçois de cette manière-là comme si, heu, ils essayaient d'être rassurants ou un truc comme ça et du coup c'est vrai que je me sens mieux quand ça se passe comme ça et je me dis: «OK, il faut juste que je travaille sur, heu, sur ma manière de de parler quoi.»
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai que c'est, heu, c'est assez, heu, intéressant qu'en fait, il y ait pas d'évolution, que quand par exemple tu les connaisses un petit peu mieux, heu, finalement ça ça se débloque pas un petit peu, tu vois? Ce ça a l'air d'être <clears throat> un stress en fait que tu as, heu, face, heu, bah, à des personnes que tu veux pas décevoir. Parce qu'évidemment je pense que voilà toi tu tu t'occupes de leurs enfants, tu essayes de de de de faire un travail, heu, voilà du mieux que tu peux et tu veux qu'ils soient satisfaits en fait, heu, de ce que tu fais et finalement, bah, peut-être que tu as un petit peu peur voilà de, heu, de de mal faire ou de dire quelque chose, heu enfin je sais pas exactement comment tu comment tu ressens ça toi? Ce stress, est-ce qu'il vient de quelque chose de précis ou vraiment tu n'arrives pas trop à à à mettre le doigt sur ce qui crée le stress?
Beh, je pense que je ne saisis pas tout ce qui crée le stress. Mais, ce que tu viens de dire, en tout cas, sur le fait que, hem, oui, j'ai j'ai j'ai peur de mal dire ou de mal faire ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a de ça parce que ça fait écho et hem et oui, c'est c'est exactement, heu, une partie, en tout cas, du du du problème et hem, le problème, c'est que je sais pas, en fait, comment, heu, gérer ce flux, heu, que je ressens, heu, donc au moment des des au revoirs, hein. C'est vraiment à ce moment-là que que les choses sont particulières. Après, n'empêche qu'aujourd'hui, hem- et même heu, hier, en fait- hein, quand j'ai donné donc hem, les cours particuliers, donc de cette semaine, heu, on a changé de pièce. Donc là, on est, hem, avec, heu, bah, la mère qui est juste à côté. Donc, j'avais pas l'habitude de travailler avec la mère juste à côté et j'ai l'impression que même mon ton de voix, il est exagérément doux. C'est-à-dire que je suis douce de base. Enfin, je pense, en tout cas, l'être avec les enfants avec lesquels je suis mais, là, j'avais l'impression d'être dans l'exagération de la douceur donc heu, vraiment, c'était presque caricatural, quoi et je me suis dit: «Mais mais tu es pas comme ça, d'habitude, enfin soit naturelle.» Donc, je me suis dit ça et du coup, après, j'ai un peu changé ma manière de de parler, donc je me suis remise dans un état, en fait, finalement, heu heu, normal comme quand je parle, heu, avec heu, tout un chacun mais bien sûr adapté, heu, au niveau du ton et et de la bienveillance avec l'enfant. Mais je me suis dit, quand même, que c'était fou que parce qu'il y avait la mère à côté, qu'en fait, heu, je prenais une autre attitude, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui, oui. Mais, je comprends tout à fait que ce soit, heu, frustrant pour toi et et désagréable parce que tu aimerais être juste toi-même, heu, à l'aise, heu, comme tu es d'habitude et heu, chaque fois, en fait, le fait qu'un parent, heu, soit prêt ou ou comme tu dis, au moment des au revoir, heu, bah, il y a un petit peu ce côté, heu, de ta personnalité en fait, heu, qui, heu, qui est mal à l'aise et qui se comporte pas comme tu aimerais. C'est-à-dire avec, heu, du naturel. Heu, je pense que c'est c'est vraiment dû un petit peu, heu, bah, au fait que pour toi c'est très important je pense, heu, bah, ce que pensent les parents et ce qui est en fait, heu, tout en ton honneur parce que tu veux bien faire, heu, tu veux qu'ils, heu, qu'ils t'apprécient. Heu et quelque part du coup tu voilà, tu te comportes d'une manière, hem, un petit peu bah, à trop vouloir, heu, bien faire, finalement, ça paraît, heu, pas naturel je pense et c'est et c'est vrai que ça doit être désagréable pour toi. Mais, hem, peut-être qu'il y a des exercices que tu pourrais essayer, tu vois, heu, s f connaissant ce problème là, tu vois bon déjà tu pourrais essayer, heu, d'accepter un petit peu cette partie de ta p ta personnalité, tout simplement. Te dire, heu, que bah s il y a rien de dramatique qui se passe, finalement. C'est vrai que c'est désagréable mais ça peut être pris aussi que, bah, voilà c'est comme ça que toi, heu <chuckles> ça se passe pour toi, tu vois? Du plutôt que de te de te culpabiliser, c'est ça un petit peu, heu, je pense, qui peut aussi rajouter, heu, au problème.
Ouais, mais tu as raison, hein. En tout cas, j'essaye de le faire, heu, à chaque fois parce que c'est c'est tout un c'est c'est c'est une marche, heu, vraiment, heu, difficile pour moi parce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois et hem, en fait, c'est ça, c'est que je me dis, heu: «Écoute, c'est ta perception des choses», parce qu'en fait, les parents ne voient pas du tout les choses de la même manière que moi je je le vis et hem et c'est ça, en fait, heu, c'est qu'à trop vouloir bien faire et ça part, heu enfin, ça part, heu, clairement de du perfect du, oui, du problème de perfectionnisme que j'ai et hem et c'est dans tous les domaines, hein, qu'il y est et du coup, il il se transpose même dans dans l cette partie-là de ma vie, quoi et c'est-à-dire que je ne peux pas échapper à cette volonté de toujours trop bien faire, en fait et et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais me départir parce que c'est ça qui fait que je me bride. Que ce soit, heu, dans ma création de contenu, que ce soit, heu, quand je veux, heu, commencer un nouveau projet, que ce soit, heu, dans mon métier actuellement. Vraiment, c'est un pro un gros problème, j'avoue. Donc, heu, je pense que déjà le conscientiser, c'est c'est c'est un début.
Mmh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais, tout à fait. Toute façon, c'est une qualité mais, heu, voilà, tu le ressens un petit peu, heu, comme un défaut parce que c'est vrai que dans cette recherche de perception parfois il y a aussi le fait que, heu, ben on peut être jamais totalement satisfaite de ce qu'on fait, ce qui est dommage parce que ça affecte beaucoup la qualité de la vie. En fait, heu, à penser qu'on pourrait toujours mieux faire, tu vois? Ce cette espèce d'esprit, heu, perfectionniste, heu, il y a ce côté-là et en même temps, en fait, ça pousse la personne à vraiment, heu, voilà exceller, heu, dans dans quoi que ce soit qu'elle, heu, qu'elle, heu, qu'elle qu'elle essaie de faire. Donc, je pense que c'est vrai que ça a du bon et du moins bon mais, heu, c'est vrai qu'il faut re enfin, peut-être que ça t'aiderait de réaliser que, voilà, c'est pas tout négatif, heu, non plus, finalement.
Ouais. Tu as raison hein. C'est une question de ouais, de d'angle de vue quoi, de lunettes de vue, je pense hein. Je pense que je devrais essayer de changer les lunettes, heu, de vue que j'ai hein tout simplement et et de me dire que là, c'est j'ai pensé comme ça mais peut-être que regarder ça autrement, de manière plus positive finalement, que toujours à vouloir regarder les les mauvais trucs que j'aurais fait ou que les parents pourraient penser ou des choses comme ça, beh, ça irait peut-être mieux déjà.
Ouais. Oui, heu, moi je pense que heu, ne sois pas, heu, non plus peut-être, heu, dans le déni, tu vois? Si vraiment c'est quelque chose qui te fait souffrir- et j'entends ça- heu, peut-être, c'est juste une histoire de de rééquilibre en fait, tu vois? Heu, de te dire que, heu, bah, ce perfectionniste il fait quand même partie un peu de ta personnalité mais que tu peux essayer peut-être, heu, bah, de mettre la barre un peu moins haut, tu vois? Et heu et de laisser de la place à à toutes ces situations que tu trouves un petit peu, hem, heu, j voilà, un petit peu, heu, délicates ou en tout cas, heu, pas pas comme tu aimerais qu'elles soient. Mais accepter qu'en fait elles sont, heu, un petit peu comme ça et heu, peut-être préparer, en fait, à chaque fois que tu sais qu'il tu vas devoir dire «au revoir» heu, peut-être tu preux préparer une petite phrase, tu vois? Heu, chaque fois tu essayes une nouvelle petite phrase en disant: «Est-ce que là, heu, voilà, ça ça ça j'arrive mieux à sortir cette phrase, heu, que si je suis un petit peu prise au dépourvu» tu vois? Enfin, je pense que, voilà, tu peux t'entraîner, heu, je pense aussi peut-être une piste, ça serait si tu faisais du théâtre? Est-ce que tu penses que ça pourrait être une piste, tu sais? Pour t'aider, en fait, à à à t'exprimer avec un peu plus, heu, d'assurance.
Ouh là! C'est pas la 1re fois qu'on me dit ça, donc j'avoue que ça, mmh, ça ça me ouais ça me touche en fait, parce que, hem, c'est quelque chose qu'on m'a conseillé, heu, récemment justement et et c'est fou parce que ça me conforte encore plus dans le fait qu'effectivement, je dois vraiment essayer le théâtre, hein. C'est c'est quelque chose, heu, qui me trotte dans la tête en fait et encore plus du fait que ben, mmh, j'ai j'ai un proche, en fait, qui m'a dit ça et hem et c'est vrai que je pense que c'est une piste à à explorer parce que, heu, bah même quand j'étais jeune, en fait, il y a quelqu'un qui me l'avait dit aussi et hem, du coup c'était vrai que je pense que ça pourrait m'aider à à au sortir un peu plus mes émotions et mon authenticité et à, mmh, à me débrider, en fait, tout simplement et l'idée de la phrase que tu m'as donnée, hem, j'avais jamais pensé à ça mais, heu, je pense qu'une phase test de ça, ça pourrait être pas mal juste pour essayer hein de temps en temps parce que je pense que j'arriverai pas à faire ça tout le temps. Mais au moins, hem, quelques fois, je pense en tout cas, merci hein de m'avoir écoutée, ça m'a fait du bien.
Ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Et bah de rien. Écoute, ça a été, heu, avec grand plaisir et heu, je pense que tu as quelques petites pistes, heu, voilà, à à essayer.